Ciao, ti volevo chiedere, ma ti è mai capitato di ascoltare una canzone, che magari ti ha aiutato in un momento particolarmente difficile della tua vita?
Ehm, sì, diciamo che, ehm, ci sono alcune canzoni che, oltre ad avermi forse aiutato ti mi ha fatto mi hanno fatto pensare, mi hanno fatto riflettere, anche soffrire in un momento particolare, certo.
<clears throat> Okay. Ma, ti ricordi magari, ehm, quando hai ascoltato una canzone, e effettivamente ti cioè, ehm, mh, mh, hai pensato a qualcosa tipo: "Mhmm, questa canzone davvero, cioè mi mi smuove qualcosa dentro" capito? Che può essere, sì come dicevi, tu tristezza o magari felicità o che ti ha fatto provare un'emozione forte, ecco.
Sì, c'è una canzone in particolare, ehm, che è di Pino Daniele, che si intitola "Che ore so'", "Che ore so'", e praticamente, ehm, quella canzone ogni qualvolta l'ascolto, mi riporta alla mente un momento molto, molto triste, però, ehm, che mi fa sentire vicino a una persona che è andata via prematuramente, ehm, ed ogni volta che l'ascolto, eh, si smuove si smuove veramente l'anima.
Mh, okay Okay. Mh. Okay, questa canzone era c cioè era collegata a quella persona, nel senso che magari l'ascoltavi con questa persona, o magari il testo parla di un mhmm, di un qualcosa di simile, no, quello che magari hai provato o provi tu.
Perché praticamen sì, dimmi. No, ehm, la canzone non mi legava alla persona, ehm, però, ehm, è il testo che praticamente ehm, che praticamente dice una persona che non c'è più, che tu vorresti comunque raggiungere, ehm, ricongiungerti con lei, perché in questo caso era mia sorella. E ehm, e praticamente, sì grazie. E praticamente, ehm, dice: "Vorrei poterti raggiungere" no? E allora sentire la mancanza in e allora in quel momento, quando ascolto quella canzone sentivo di sprofondare.
Okay. Mh. Mi spiace. Mh, mh, mh.
Perché era proprio nostalgia e tristezza per quella persona che purtroppo non c'era più.